Ähm, äh, das ist ein wenig komplizierter. Also, als die Kinder geboren wurden, <tsk> die 1. 3 Jahre habe ich nur Deutsch mit ihnen gesprochen, ähm, und ich hatte 1 1/2 Jahre während der 1. 3 Jahre ihres Lebens hatte ich eine deutsche Nanny. Das war 'ne Freundin von mir, ähm, die hier drüben gewohnt hat und die hat nach Genau, das war praktisch. Also, die 1. 3 Jahre ging's super. Die Kinder haben zwar nie wirklich in Deutsch geantwortet, aber sie haben alles verstanden, ne? Also, haben zwar in Englisch geantwortet, haben aber alles verstanden, was wir in Deutsch gesagt haben. Und, ähm und dann, als sie bei mir aufgehört hat, weil sie halt ihre eigene Familie angefangen hat, da habe ich dann die Kinder halt in 'ne Tagesstelle gegeben. Und nach 'ne irgendwann äh, circa 'nem, 1/2 Jahr, ähm, war das ganze Deutsche weg. Das hat das da das hat nicht gereicht, dass nur ich mit ihnen die paar, weißt du, die 1, 2 Stunden am Tag mit ihnen geredet habe. Das hat einfach nicht gereicht.
Ja. Ah, das ist praktisch, ja. Ja. Mhm, okay. Oh, ja. Ja, genau. Also, du hast, äh, dann, wenn ich es richtig verstehe, dann, äh, ganztags gearbeitet auch? Ja, okay. Ja.
Genau, ja. Ich habe volltags gearbeitet, ja, habe die Kinder früh um, äh, 7:30, äh, im in der Kita abgeliefert und dann abends um 6:00 abgeholt und um 7:00 waren die im Bett. Ich meine, da da haben sie nicht viel von dem Dialog mitbekommen. Das ist halt wirklich mhm.
Ja, ja, das ist lange. Ja. Ja, natürlich. Aber dein Mann, der war ja auch dann in Deutschland stationiert, ne? Ja, kann der dann auch Deutsch sprechen?
Ja. Nein, der hat sich geweigert, Deutsch zu lernen. Mhm. De der war zu faul, mhm.
Oh. Ach ja, wirklich?